Oke, ya kebayang sih Kak, aku reaksi <chuckles> Kakak, waktu itu, aku juga kadang sering ngalamin yang kayak gitu itu, pasti sebel banget kayak gitu ya. Mhm Mhm. Nah, kalau kegiatan tadi tuh kan kegiatan yang penting-penting tuh Kak, mungkin eee, pas mau jemput pacarnya tadi, terus habis itu berangkat ke kantor itu kan urgent-urgent semua ya Kak, ya, nah tapi pernah enggak sih maksudnya untuk kegiatan outdoor di rua luar gitu Kak, mungkin Kakak, olahraga atau mungkin sekedar cuma nongkrong aja gitu sama temen-temen gitu, nah itu membatasi engggak sih Kak, eee, musim hujan ini?
Pastinya Kak, kesal banget pasti, jelas. Betul. Mhm. Iya membatasi Kak, terutama aku kan kebetulan suka sepedaan juga. Nah, kan enggak mungkin nih Kak, ya, sepedaan dengan jas hujan. Kan nyangkut-nyangkut adanya tuh, males gitu. Jadi, jadi gimana gitu, akhirnya kayak udah deh harus menunda dulu, pikirnya tuh ya sejam, 2 jam udah selesai lah hujannya. Eh, Bambang kenapa anda menyentuh 3 jam, sudah lama sekali ini, tidak tuh tidak selesai-selesai ini saya bosan gitu, jadi kadang kayak, ya udah terhalang gitu Kak, untuk aktivitas outdoor dan juga nongkrong sih ya. Nongkrong tuh walaupun aku enggak sering, cuma emang kebetulan kalau suka nongkrong di kafe tuh ya karena aku perokok ya Kak, ya, jadi kan di outdoor nih, mau enggak mau.
Oke. <laughs> Oh iya sih. <laughs> Oke. Mhm. Mhm. Ya, heeh.
Ya udah tuh kadang kayak, udah nih lihat di kafe gitu dari dalam gitu kan udah nepi-nepi gitu loh karena ujan deras, ya udah tuh bete banget karena kan udah pasti kecut, enggak bisa nyebat, terus abis kayak lihat aduh kapan berhenti pak, ini ujan terus, mau ngerokok nih, <laughs> udah kecut banget. <laughs>
<laughs> Iya bener. Heeh heeh. Oke oke. Nah tapi kalau untuk olahraga tuh, kalau Kakak, kan tadi suka tuh maksudnya kayak mmm, sepedaan gitu, apakah mungkin diganti gitu dengan olahraga yang lain atau ya udahlah hari ini enggak usah olahraga besok aja gitu Kak?
Mhm. Betul Ya udahlah hari ini ga usah olahraga, besok aja deh kalo inget. <laughs>
<laughs> Kalau besoknya hujan lagi, gimana tuh, Kak? <chuckles>
Ya gitu lagi. <laughs>
Oke kalau semingguan tuh. <laughs> Semingguan hujan terus, oke lah. <chuckles>
Ya tunda lagi aja enggak apa-apa deh, nanti juga kalau udah terang sepedaan lagi gitu. Gimana ya Kak, ya, abisnya sukanya cuma sepedaan.
Oke oke oke.

Kebetulan sering ya.
Oke oke oke. Oh. <laughs>
Aduh. Jadi gini Kak, biasanya itu kan aku bawa mobil ya, beberapa kali bawa mobil gitu ya. Terus entar tuh kayak, udah nih misal mepet jamnya udah mepet banget ya, aku tuh bawa motor gitu niatnya. Nah seringkali di rumah tuh belum hujan Kak, bahkan masih terang benderang nggak masalah, gitu. Terus sampai di jalan didenga di tengah-tengah gitu kan udah mulai tuh rintik rintik rintik rintik aku nepi kan, nepi gitu. Ngecek di jok, "Aduh, jas hujannya nggak kebawa lagi," aduh sebel banget kalau udah kayak gitu mau gimana gitu loh, Kak. Mau lanjut juga basah semua, padahal kan waktunya udah me mepet banget ya niatnya biar cepet malah jadi mumet. <laughs>
Mhm. Oke. Ah, iya. Aduh. iya. Heeh. Benar. <laughs> Iya sih, iya iya bener banget itu, Kak. Nah tapi tuh Kak, eee, karena Kakak tadi kan bilangnya sering tuh ya, maksudnya ketinggalan tuh jas hujan, apa enggak apa ya, karena sering kayak gitu apa enggak ada, apa ya, ti tindakan gitu ya. Maksudnya preventif biar nggak sampai ketinggalan pas waktunya bawa motor gitu atau ya udah lah biasa aja kayak gitu?
Iya. Preventifnya sebenarnya gimana ya Kak, aku udah coba untuk nyiapin gitu ya kalau misalnya di motor gitu, tapi kan kadang motor juga dipinjam ya Kak ya, dipinjam keluarga gitu. Kadang dipakai kan hujan juga nih kan, jadi dijemur terus hujannya kan, nah ntar aku lupa masukin lagi tuh. Nah itu kadang kayak gitu, tapi sekarang sih gimana ya aku udah pasti cek dulu sih sebelum berangkat, jadi mau seburu-buru ap pasti aku cek sih, Kak.
Mhm. Ah, iya sih. Heeh. <laughs> Oke, jadi udah apa ya, dari pada ketinggalan ketinggalan terus nih, udah mending dicek aja nih dari pada eee, nah tapi ketika pas kayak ketinggalan gitu Kak ya, mungkin kan kita nggak tahu ya di rumah masih terang, di jalan ternyata hujan, kayak gitu. Kalau pas Kakak mau ngantor nih, apakah Kakak terusin aja tuh basah kuyup atau nunggu sampai ujannya itu reda? Padahal ya jam juga kan terus berjalan.
Mhm. Betul. Bener banget, heh Betul. Iya jamnya udah teriak-teriak ya, Kak. <laughs>
Oh lah ya itu makannya, gimana tuh?
Ini sih biasanya kalau misalnya ada warung ya udah aku beli yang jas hujan plastik itu loh, Kak.